فعلًا. لمّا بالبس أسود، أسود في أسود لأ، بابقى واثق من نفسي جدًا ومبسوط وبتاع، بس للأسف بقي إيه، ساعات إن أنا لازم أغيّر الأسود ده شوية عشان لمّا الناس كلها تشوفنا كل شوية بالأسود، بالأسود، بالأسود، هابقى ملفت. فلازم مرة لأ، يع أكسر بقى موضوع الأسود ده شوية، فألبس مثلًا تيشيرت أبيض، آآ، تيشيرت مثلًا أزرق فاتح اللي هو أكسره بس يوم والّا يومين كده عشان بس إيه، ما أبقاش إن أنا يعني كل حد يشوفني يقول لي ممكن يح يحسبني بنفس اللبس كل يوم. فساعات باكسره مثلًا مرة بأبيض م آه.
أيوه، فاهمك، فاهمك. أنت بتحب بتحب إن أنت ما تكس ما تلبسش كل اللبس اللبس في نفس اليوم بحيث إن أنت تكون متغير وكل يوم بتقدر تقول كده بش بموضة وشكل جديد ودي حاجة كويسة جدًا وممتازة إنك بتحاول تعملها بحيث إن أنت كل يوم، أنت شايف حد جديد في المراية وأنت بت وأنت بتلبس. فدي دي فكرة حلوة أوي على فكرة.
آه. بالضبط الو اليوم بقى اللي بالبس فيه اللون المختلف عن الأسود ده، ما ب ما بابقاش واثق من نفس. بابقى م يعني عارف أنت اللي هو حاسس كده في حاجة، غلط مش واثق. آه.
آه. لأ، في حاجة غلط كده في أنت بالنسبة لك لبس الأسود ده أو اللبس ال اللي لونه عمومًا اللي هو بيليق عليك، وبتبقى بتحس كده إن أنت راجل كده إكس مان في نفسك، اللي هو الأسود. صح كده؟
آه، بالضبط، معلش أنت قلت راجل اسمه إيه، إكس مان؟
<chuckles> اللي هو الإكس مان، اللي هو ال ال ه يعني اللي كان بيبقى موجود لا لا لا لا لأ، اللي هو اللي هو بتاع ماتريكس. ال فاكر بتاع ماتريكس ده اللي هو بيلبس أسود في أسود ولابس نضارة و أنت كده. آه فهمتك. <chuckles>
بمعنى إيه دي؟ <laughs> أي آه، آه، فهمت قصدك. أيوه، أيوه، لأ فعلًا حقيقي، أنا فعلًا لمّا بالبس حاجة غير الأسود، بس اللي هو ل لازم لازم أضطر ألبس غير الأسود، لأني مش معقولة كل يوم هتلاقيني بأسود. بس لمّا بالبس يوم مش أسود لأ، بابقى حاسس فعلًا إن الموضوع مختلف عندي أو بابقى حاسس كده إن <tsk> في حاجة غلط، مش واثق من نفسي كده، أنت فاهم، يعني مش
فهمتك أيوه. طيب. <laughs> دي ف طب، أنت في يوم مثلًا حسيت إن ثقتك نزلت؟ ولو حسيت بحاجة زي كده، بترفعها تاني إزاي؟
آه.